اهم، هو يعني أنتِ طلعتِ طيب، لمّا بتنامي فترة الصبح تقريبًا في حدود كام ساعة؟
والله أنا بانام تم يعني بانام الساعة 8:00 ف9:00، 10:00، 11:00، 12:00، 13:00 حوالي 5 ساعات. باصحى 13:00 على تليفون الباص، إن افتحي الباب عشان إبنك تحت.
أُوبَّا. الله، طيب و
وقبلها بالليل بابقى نايمة، يعني أنا بال بالليل مثلًا أنام على الساعة 4:00 واصحى 8:00، يعني في 4 ساعات تانيين بالليل. <laughs>
آه. آه، بس النوم س دلوقتي بيكون النوم متقَطَع ما يكونش نوم متكامل، يعني لا، 5 آه، طيب، أنتِ يعني أنتِ أنتِ
إمم، دي حقيقة إمم. دي حقيقة، بس بابقى مِقفلة في اليوم مثلًا 9 ساعات نوم 10 ساعات نوم ومش عايزة أقول لك باصحى مرهَقة أكتر من قبل ما انام، متخيِل؟
طب، ما هو أنتِ <chuckles> طب، أنتِ ما بتخافيش على نفسِك، على صحتِك؟ ما فكرتيش إنك تفَكَري في حاجة زي كده، لأن الحاجة اللي زي كده بتأثر على جسدِك وعلى صحتِك جامد.
والله آه، يعني ام أنت معاك حق بصراحة بس ما بافكر لهاش من الناحية دي، باحس إنه ما بصيتلهاش قبل كده من الناحية دي بصراحة، بس أنت معاك حق طبعًا، السهَر مُضِر بكل الأشكال للأسف، وباحس إن كل حاجة فعلًا بتتعمل بالليل يعني دايمًا ماما تقول لي: "اللي بيتعمل بالليل يتعمل الصبح، فنامي واصحي الصبح كده يعني، ربنا خلق النهار للمعيشة والليل للسكون والنوم" دايمًا ماما تقول لي كده بجد.
صحيح، صحيح. صحيح. صحيح. صحيح، صحيح، ربنا يحفظِك.
بس حاسة الحاجة لازم تلزمني، فاهم؟ يعني لازم حاجة تبقى موجودة الصبح، عشان كده باقول لك بافكر في موضوع الشغل.

أ باحس إن أنا يعني مش فارقة، هاصحي الصبح أو بالليل هاعمل إيه؟ فاهم؟ فعشان كده بطلت أصحي الصبح.
يعني أنتِ مِن ساعة ما ب من ساعة ما بتوديه الصبح، بترجعي تكملي نومِك على طول؟
أنتَ بِتحسد والّا إيه؟ أيوه، يعني ما أنا باحب النوم أنا <laughs> أنا أنا ب باحب النوم جدًا، يعني أنا باقدس النوم، أي حاجة سيبني بس في حالي هانام، وبعدين هاصحي كويسة الحمد لله والد د واليوم يكمل عادي. وقتها بابقى عندي طاقة إن أنا أكمل معاه اليوم، لكن لو صحيت من بدري هافضل قاعدة مشغولة مثلًا من 8:00 الصبح باعمل أي حاجة، هييجي لي هو على الساعة 13:00 والّا 14:00 هابقى أصلًا زهقت وعايزة أنام تاني.
<laughs> لأ، لأ، لأ ما باحسدش يعني آه. هو امم. طب أنتِ ما فكرتيش ما فكرتيش إن أنتِ آآ تطوري مثلًا من نفسِك، وإن أنتِ مثلًا تاخدي مثلًا كورسات معينة تشغلي بيها وقت من فال في وقت الفترة الصباحية؟ على أساس إن أنتِ برضو تدِّي لبدنِك راحة.
فباحس إن هي مكسب بكل الأماكن يعني. اهم. امم. امم، لأ، بصراحة ما جربتش، يعني أنا ب باحس الحياة عملية أكتر من كورسات بعدين زمايلي اللي معاهم كورسات ما اشتغلوش حاجة يعني، مش شايفة إن حد فيهم اشتغل حاجة ف في مجال صميم شُغلنا يعني. إلا لو ممكن هيتعلم لغة جديدة أو حاجة يعني، بصراحة ما فكرتش في الموضوع قبل كده.
آه. آه طيب ما هي دي برضو فكرة، دي فكرة موضوع تعلم اللغات.
بس ممكن يعني، ليه لأ؟ بس ماشي، حتى لو أوكي، ما حتي هاتعلمها بالليل <chuckles> إيه اللي هيصحيني مع الديك الصبح أقوم أتعلم اللغات يعني، حاسة إنه ام مش محفز كافي بالنسبه لي يعني، يعني أنا فكرت في حاجة كده إن أنا ممكن أروح أشوف شغل أو حاجة بحيث يلزمني أصحى الصبح، بس مش عارفة الموضوع هيضبط معايا والّا إيه؟
<chuckles>